Oye, ¿y no le no le incluyes también un refresquito también por ahí? Ya ves que e eso puede ser también un ambiente cinematográfico, ¿no? Incluir un un refresco de cola, tal vez.
Pero sí. Claro, e es tu combo, es tu combo. Yo no tomo refresco, pero, eh, sí mi pareja sí, entonces siempre le preparo a él, o sea, le compro su refresco, le compro su bebida y las palomitas, y yo me quedo nada más con mi agua, pero pues ya estoy acostumbrada, ¿verdad? Esa es mi experiencia del cine, es palomitas con agua, pero sí. <laughs>
Ajá, es Ajá. Claro, el cine en casa con con con agua y las palomitas.
Claro, pero es la, o sea, a fin de cuentas, es la experiencia.
Okey. Oye, ¿y eres de las personas que disfrutan ir al cil al cine sola? Ahora que mencionas a tu pareja, ya ves que hay personas que, pues, realmente van al cine y dicen: "Yo voy a ver la película y no me importa si voy acompañado o no". ¿Tú qué qué clase de persona eres en ese aspecto?
Ujú. No, yo sí soy yo sí tengo que ir acompañada. Yo tengo que ir acompañada porque, a veces, me puedo distraer muy fácil, entonces, soy de las personas que que sí, de de repen: "¿Y quién es ese? ¿Y qué pasó? ¿Y pero por qué esto?" ¿No? No toda la película
Okey, ujú. <chuckles> Ah, okey. <laughs> Necesitas necesitas que te lo estén explicando <chuckles> continuamente.
Sí, o sea, no no es toda la película, pero sí, de repente, eh, ocupo un poco de ayuda, pero sí, nunca he ido sola, sí está en mi lista de cosas que quiero hacer, como de persona adulta mayor, independiente, pero mm en su mayoría sí soy, eh, de que tengo que ir con alguien. Que también siento que, eh, usualmente, pues se disfruta un poquito más cuando compartes con alguien esa experiencia, porque sales del cine y tienes con quién hablar de lo que acabas de ver, ¿verdad? O sea, de que, compartir puntos de vista y todo, entonces siento que el ir con esa persona, bueno, con una persona, eh, también es experiencia del cine.
<laughs> Okey. Ajá. Ajá. ¿Qué tienes que hacer? <giggles> Okey, ajá. Claro. Claro. Por supuesto. Oye, ¿y tienes algún género que sea tu favorito para ver en casa y tam y otro género también que sea tu favorito, que prefieras ver en pantalla grande, en el cine?